Mais complètement, c'est des déchets en moins, heu, c'est hyper intéressant niveau, heu, bah, financier pour quelqu'un qui, heu, voilà, il y a peut-être un restaurant qui qui va proposer un son plat du jour, heu, à 14:00, heu, qui va le le mettre à prix, heu, vraiment bradé sur cette application. Ça permet de se faire un peu plaisir, heu, tout en, heu, n'ayant pas un gros impact, heu, enfin, voilà, financièrement parlant, pour, heu, les gens qui utilisent cette application, c'est vraiment, heu, c'est vraiment in intéressant. C'est disons que c'est un cercle, heu, vertueux qu'on peut retrouver aussi ouais, complètement, qu'on peut retrouver aussi parfois sur les habits, sur, heu, sur l'électroménager, par exemple, dans la réduction des déchets, quoi.
OK. Mmh. OK. Vertueux? Mmh. Est-ce que Ah! Les habits aussi tu veux dire quoi, tu veux dire sous forme de 2de main, par exemple?
Ouais, complètement. Alors là, on est plus tout à fait dans le plastique, mais heu, mais voilà, dans la réduction des déchets et de notre impact, heu, notre impact personnel sur l'environnement, heu heu, la 2de main est une vraie, vraie bonne option et qui se démocratise, j'en suis vraiment heureux, qui se démocratise de plus en plus et hem, et ça permet à des foyers ou même, heu, alors ça devient même une mode, hein, finalement, d'aller un peu dans les friperies de ouais, de trouver des super belles pièces, heu, qu'on qu'on aurait pas forcément achetées neuves, mais voilà, qui ont une histoire et et ça, c'est intéressant et et il y a de plus en plus d'enseignes, des friperies, des, heu, je pense notamment à Emmaüs qui se développe aussi à ce niveau-là, vêtements, à une application, qui s'appelle, heu, ouais.
Mmh. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison, ouais, tout à fait. C'est hyper à la mode, ouais. Des applications aussi spécifiques, heu, de 2de main, oui.
Ouais, tout à fait, Vinted qui est très connu, il y a LeBonCoin également, heu heu, qui était là, présente avant mais voilà, Vinted est ce cer certainement la plus connue, mais voilà, j'ai vraiment l'impression que changer ses habitudes de consommation, hem, et éduquer un petit peu les les gens et heu, et faire de ça un plaisir et et pas seulement une contrainte, ça peut vraiment avoir un impact, heu, positif. Ouais, complètement.
Mmh. Ça pourrait changer les choses, heu Tu me citais, heu, Vinted et Leboncoin, heu, bon, qui sont des applications de 2de main, certes, mais qui restent des entreprises, hein et qui restent des entreprises avec, bah, des responsabilités et aussi, heu, une manière différente de gérer les déchets plastiques. Est-ce que tu peux me dire si s selon toi, bah, quelle part revient plutôt aux individus ou si ça revient plutôt aux entreprises? Tu vois? Comment comment est-ce que tu penses que tout ça doit être organisé?
Ouais. Tout à fait.